Beh, io mi sono affacciato uhm, avuto internet per la prima volta quando avevo ero piccolo, avevo 14 anni, ehm, mi ricordo, quindi più o meno, insomma. Ho conosciuto comunque s mhmm, non era un mondo digitale così invadente come adesso, quindi diciamo, ehm, sono stato una via di mezzo. Sono riuscito a studiare tranquillamente perché quando ho studiato, grazie a Dio, non esistevano i social network, o almeno non erano famosi in Italia, perché esistevano già. Ehm
Ah. Non ave non erano ancora così diffusi.
Esatto, io ri ricordo, mi sono laureato e tipo, ti giuro, 1 settimana dopo, uhm, della mia laurea è esploso Facebook, tutti erano su Face e quindi ho pensato: "Ma che grande fortuna che ho avuto, mamma mia, perché se questo boom era magari 1 anno prima, n chissà quando mi sarei laureato", perché in effetti <chuckles> è stata una calamita. Ehm, e quindi sì, il mio approccio al mondo dei che poi il mondo digitale in sé non vabbè va anche bene, sono i social media, secondo me, che sono un'enorme perdita di tempo, proprio per questo. Eh sì, oh.
Mh-mh. Distrazione. Un'enorme tentazione più che altro. Mh-mh. È vero.
Tentazione. E per questo ho fatto questo esempio della mia laurea. Ehm, e quindi lo vedo anche nei miei genitori questo, per questo ho fatto questa premessa, ehm, perché appunto magari quell'età le persone di quell'età non non si riescono a adattare bene al mondo digitale. E i miei genitori sono un esempio perfetto. <chuckles> Pratica
Eh! Ehm Eh sì, diciamo che i genitori sono l'esempio lampante, perché al di là dei social, ehm, che comunque potrebbe essere, mhmm, diciamo un capriccio, cioè potresti averli come non averli, però ci sono degli aspetti che ormai per forza di cosa devi imparare a gestire, vedi lo SPID, vedi, ehm, tante app, no, che ormai ti richiedono proprio un'interfaccia digitale e che a loro sicuramente viene male, no, da gestire.
Sì, ehm, ma sai questa è una cosa che proprio mi fa innervosire, perché loro entrambi spendono un sacco di tempo sui social. Se investissero la metà, ehm, del tempo magari a a in comprendere come funziona l'app delle delle poste italiane, per un esempio studi stupido, ehm, sarebbero molto più avanti da questo punto di vista che tu giustamente sottolii sottolineavi.
A cimentarsi anc <chuckles> È vero. Vabbè quello che dici è vero perché paradossalmente stanno tanto tempo sui social, poi magari vanno in tilt nel momento in cui magari, ehm, non sanno attivare la connessione dati oppure, ehm, non sanno come gestire alcune app, alcune impostazioni, e vanno completamente nel pallone più totale. Quindi poi chiedono aiuto, no, a, ehm, familiari, figli e quant'altro.
Ehm